Allora, dunque, al giorno d'oggi, diciamo, uhm, le nostre giornate sono cambiate molto, ehm, per anche, uhm, tutti questi dispositivi digitali che ci fanno, uhm, essere sempre connessi, uhm, soprattutto in ambito lavorativo. Uhm, per cui, ti volevo chiedere: uhm, cosa fai quando ti senti stressata, oppure tesa?
Meh, bella bella question, bella domanda questa. Perché, comunque, come hai detto tu, oggi, mhmm, diciamo, che i fattori di stress sono notevoli. Ehm, non solo il lavoro, però, credimi, già avere a che fare con certi tipi di persone, mhmm, è anche una dura sfida di nervi. Eh, tra l'altro, <chuckles> io per anni ho lavora
Mh. Certo. Sì. <giggles> Quindi non sono solo s non è solo il telefono, sono anche le persone insomma che
Ma, guarda, io il telefono lo lo detesto con tutto il cuore. Cioè, per me potrebbe smettere di esistere da domani, e non ne sentirei, mhmm, per niente la mancanza, però purtroppo c'è, è un un fattore di stress perché è stressante per me. Come?
<chuckles> Okay. Eh sì, eh s Lo dobbiamo beccare, insomma. Ce o dobbiamo sopportare, inso
Eh, capito, cioè, io, a ad esempio, mhmm, io la mattina mi sveglio prima, proprio per fare colazione in santa pace, perché già dopo le 8 sei bombardata di messaggi: buongiorno, notifiche, gruppi vari. E mi stressa proprio, mi snerva e mi stressa, soprattutto quando le persone insistono. Ehm, odio anche i me i gruppi, le chat di gruppo, proprio quelle, per me, sono il male della terra.
Sì. Eh, sì, è vero, è vero. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Perché sono pieni di notifiche, no, cioè, mhmm, tu sei la classica persona che nei ne nei gruppi di WhatsApp, uhm, mette in muto, silenzia il gruppo, e e non lo guarda più, vero?
Sì. No, no, no le detest Sì, sì, sono io, sono io. Io individuo una persona, per esempio c'è ad esempio un gruppo della famiglia, per dire, io dico a mia sorella: "Guarda ogni tanto tu, mhmm, tienimi aggiornata su quello che succede, perché tanto io il gruppo non lo aprirò mai." E lei lo sa. Lei, poi, mi manda il messaggio in privato, mi dice: "Fai questo, quello, quell'altro." Insomma, perché io
Sì. <chuckles> <chuckles> Ah okay, ti dice: "Guarda, questi sono gli aggiornamenti quotidiani del gruppo della famiglia"
Sì. Sì, sì, sì, sì. No, no, guarda, non non esiste proprio, perché poi viene fatto un gruppo, ormai, per ogni cosa. Regalo, ricorrenza, quindi non esiste, cioè, i non posso sta tutto il giorno lì. Poi figurati, io uhm, ma dal primo cellulare che ho avuto, io non ho mai messo la suoneria, mai, e continuo a non metterla, perché mi dà fastidio
Ah okay, okay, okay. Feste di compleanno, e via così. <chuckles> Okay, okay. Lo tieni sempre in silenzioso.